أيوه. لإن أنت لمّا بتتعامل مع الطفل أنت لو ما عاملتوش كإنّه فعلًا بني آدم وح بيحِس وبيتأثّر وكل حاجة، يبقى أنت بتربّي مَسْخ، يعني أنت كده بتربّي بني آدم قُدّام، مش هيبقى سَوِي، هيطلّع عُقَده النفسيّة على الناس، آآ يعني حاجات كتير أوي بجد يعني. فوقتها يعني خلّيني أقول لك إن وقتها بابا قال لي كده فقُلت له: "أنا ما باحبش إن أنا، طالما أنا عملت فعلًا حاجة أنا وهي متّفقين عليها وكسرت الموضوع ده، فأنا هتأسِّف لها عادي إيه المشكلة؟ ما أنا لمّا أنا أتأسّف، هي هتتعلمّ إن هي تتأسّف، أنا لمّا أقول لها أنا أسفة إن أنا عملت كذا، هي من نفسها لمّا تعمل حاجة غلط بعد كده هتيجي تقول لي أنا آسفة." يعني أنا بجد اتربّيت في بيت كلمة أنا آسفة دي إحنا ما بنعرفش نقولها، فعلًا يعني فكرة إن البني آدم يغلط ويعت آه. ف فبجد فكرة إن إن حد يعترف إن هو غلطان ويعتذر، فلما قُلت له كده طبعًا قال لي أنتِ إيه، محسّساني إن أنتِ أول واحدة تربّي، قُلت له: "هي مش فكرة أول واحدة تربّي ولا كل الكلام ده، أنا الفكرة إن أنا باربّي بطريقة مختلفة، بس." فقال لي: "ليه؟ ما أنتم اتربّيتوا أهو وكنت" أيوه. فقال لي بقى الجملة اللي أنت قٌلتها لي دلوقتي، ما أنتم اتربّيتوا وزي الفل، فرُحت قايلة له: "لأ على فكرة إحنا مش زي الفًل، مين قال لك إن إحنا زي الفُل يعني عرّفني كده، أنت عارف منين إن إحنا زي الفُل تعرف منين؟"
إمم. إمم. أيوه. إمم. بالضبط. <laughs> أيوه، دي حقيقة. ده أنتم مشكلة جيل كامل. إمم. إمم. إمم. أها. بالضبط. وعلى فكرة <laughs> وعلى ف <chuckles> آه. يعني ما إمم. كده كده المشكلة ما باقتش مع البنت نفسها، كده بقت تاني بقى نرجع مع معاها ومع الأهل لأ الموضوع فعلًا كان يعني الناس اتكلّمت عنّه ليه تأثير كبير جدًا على على الناس وإن هم فاكرين، إن هو ده ده أصَح إن هم حياتهم مِشْيت عادي وكده. بس برضه في الحياة بتاعتنا، الواحد بيقابل ناس كتير جدًا، لسّه ما عندهمش فكرة أو حتّة التفكير الإيجابي أو التربية الإيجابية م زي المثال اللي أنتِ لسّه قايلاه، اللي هو المثال الجميل جدًا ده. آآ بيشوفوا إن هم زي ما إحنا اتربّينا إحنا بنربّي أولادنا وعايزين ولادنا يربّوا أولادهم كده، ومش عايزين أي اختلاف لإن دي التربية الصح من وجهة نظرهم. قابلِك مثلًا موقف زي ده؟ آآ في الشارع دايمًا مثلًا بيبقى ليك أصحاب في سِنّك عندهم أولاد بيبقى ليهم تعامل، جيران، قابلِك موقف زي ده؟
آه خالص. أيوه. بالضبط. جدًا. بالضبط. إمم. إمم. إمم. إمم. آه. إمم.

هاقول لك، آآ، أنا عامةً لمّا كان بيتقال لي الجملة دي، يعني أنا هاحكي لك موقف يعني مثلًا حصل ولمّا اتقال لي الجملة دي آآ، أنا دلوقتي عندي بنتي مثلًا 4 سنين مثلًا أو حاجة قُرب ال4 سنين يعني، أنا ما باضربهاش ما بازعقلهاش آآ، على قد ما أقدر طبعًا أكيد في أوقات الموضوع ب يعني بابقى مضغوطة مثلًا ممكن آه. بالضبط ممكن صوتي يعلى ممكن أحس إن أنا خلاص اتضغطت وهي مش قادرة تستوعب اللي أنا باقوله فأقوم صوتي يعلى شوية، فمرة أنا كنت عند والدي وكنت باتكلم معاها، فهي حبيبتي مش قادرة تستوعب إن أنا باقول لها ما تمسكيش الكوباية وتجري، كوباية ازاز وتجري هتتكسر منِك وممكن تتعوري، قُلت لها مرة و2 و3 مش سمعاني، قُلت لها حبيبتي خلاص رُحت مزعقة شوية، فالمهم هي اتقمصت لأن هي مش متعودة إن أنا بازعق لها أو مش متعودة إن أنا إن ده العادي يعني، فجيبتها وقُلت لها خلاص. آه فقُلت لها خلا
ماشي. إمم. ما شاء ا جميل. ن نفقد أعصابنا يعني. إمم. أيوه. إمم. حلو. إمم. إمم. جميل جدًا. ده جميل اللي هي مش متعودة. <laughs>
أيوه. لأ دي اتأثرت عيطت بقى، فقُلت لها: "خلاص أنا آسفة إن أنا علّيت صوتي وصح أنتِ عندِك حق إن أنتِ تزعلي آآ، إن أنتِ إن أنا وأنتِ متفقين إن احنا ما نعلّيش صوتنا فعلًا ولا أنتِ تتكلمي بصوت عالي ولا أنا أتكلم بصوت عالي، أنا آسفة إن أنا زعلتِك و وما أعرفش إيه، بس أنتِ اسمعي الكلام ورجعي الكوباية مكانها عشان كده غلط، تمام؟"، وبنتي عادي سمعت الكلام الحمد لله، وراحت حطت الكوباية بعد الحوار ده، بابايا بقى: "أنتِ بتتأسفي لها إزاي يعني؟" فبصيت له وقُلت له: "عشان أنا كسرت عهد ما بيني" آه حرفيًا، فباقول له: "عشان أنا كسرت عهد ما بيني وما بينها وكسرت اتفاق ما بيني وما بينها، أنا متفقة معاها إن أنا مش هاعلّي صوتي عليها وإن هي كمان لما تتكلم معايا تبقى موطية صوتها وتتكلم باحترام، وزي ما أنا باقول لها من فضلِك وهي كمان لمّا تتكلم معايا يبقى الاحترام متبادل ما بيننا، زي ما أنا باحترمها هي كمان هتحترمني."، قال لي: "لأ، يعني إيه؟!". إمم.
إمم. إمم. آه. إمم. آه. تمام. إمم. <laughs> أيوه. "دي التربية اللي ربيتِك عليها؟!" <laughs> إمم. إمم. جميل جدًا. إمم. أيوه. بالضبط. بالضبط. وعلى فكرة ج جميل جدًا إنِك برضو بتحطي حدود مع ولادِك، المفروض يعني يعني زي ما الأهالي بيقولوا، إن ابني أنا حرة فيه أنا مش عا طيب وبعدين <laughs> لمّا لمّا يتعب ولا يبقى حاجة نفسيًا وبتاع طَب هت هتعمل إيه أنت أكتر واحد هتتضر. فجميل إنِك حاطة عهد كأن حد كبير، كأن حد مستوى سنِّك، كأن مستوى في تفكيرك.
أيوه. حرفيًا. حرفيًا. أيوه. بالضبط. أيوه.